อืม ยังไม่เคย ยังไม่เคยลองพูดเลยค่ะ
อืม
ใช่
เพราะจริง ๆ แล้วอะค่ะ เหะ เห็นใจเนาะ เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องไปร่วมกิจกรรมตลอด หรือว่าพออะไรมันเป็นระยะเวลายาว ๆ นาน ๆ แล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วง ช่วง ช่วงเวลาหนึ่งอะค่ะ ที่เราจะมีความรู้สึกแบบนี้ได้นะ อืม ก็เห็นใจนะคะ แต่ว่า ตอนเนี้ยก็อาจจะ <smacks lips> แนะนำว่า อาจจะต้องยังมีการร่วมกิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนไปก่อนนะคะตอนเนี้ย แต่ว่าเราอาจจะมีการเหมือนกับว่า ลิมิต เอาไว้นิดหนึ่งว่า เอ่อ ตั้งเวลาไว้ว่า อาทิตย์นี้ฉันจะไปแค่อาทิตย์ละครั้ง หรือเดือนละครั้งนะ มันจะเป็นเหมือนกับว่ายังไงอะ
ค่ะ อา ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ อืม อืม ๆ ๆ อืม อืม ๆ
คือล็อกเอาไว้เลยอะ ล็อกเวลา แล้วก็บอก เขาเอาไว้ อย่างเงี้ยค่ะ ว่า "เออ เนาะเราอาจจะต้องเป็นอย่างงี้" เป็นไปได้ไหมคะที่ เราจะคุยกับเพื่อนแบบนี้?
อ๋อ ค่ะ เออ